Ja, ja. Und seit wann machst du das, sage ich mal, jetzt schon mit den aktiven digitalen Pausen, sage ich mal?
Ja, so an 1,5 Jahre, glaube ich mal.
Okay, also schon länger jetzt auch.
Schon 'n bisschen länger, ja.
Ja, vermisst du ab und zu was, sage ich mal, in den Momenten eigentlich das Handy oder ist es dann eher wirklich: „Du hast jetzt gelernt, ich brauche mein Handy da gar nicht?”
Mhm. Nein, also, manchmal natürlich, ne, wenn man dann im Gym ist und da die n ja, WDR 1, äh, hm, Radiosender da hört, dann dann fällt man schon bisschen manchmal vom Glauben ab, ne? Aber ansonsten ist es wirklich nicht schlimm. E a ganz schlimm, ja, aber aber dann ist es auch manchmal ist es dann gut, dann hat irgend 'n Trainer da seine Playlist an und dann trainiert man da auch so einfach weiter. Es also fehlt mir nicht.
<laughs> Ja, oder die die, M-Remixes. Ja. Ja, okay. Und wie kam's überhaupt, dass du erst mal, sage ich mal, so digitale Pausen für dich machen wolltest? Hast du gemerkt: „Hey, ich bin viel zu viel am Handy“ oder dass du einfach gemerkt hast: „Warum bin ich so oft am Handy auch?“
Mhm. Mhm, ja, ich glaube, das liegt in erster Linie wirklich einfach daran, dass ich wirklich viel, ja, äh, am Rechner und am Handy arbeite. Also, ich ich habe 'ne Bildschirmzeit von 10 Stunden, 12 Stunden am Tag oder so, und dann kriegt man ja natürlich so den Gedanken: „Ey, da <chuckles> dann mach auch mal was anderes, außer halt auf 'n Bildschirm zu starren.”
Okay, ja. Ah, okay, ja, das schon. <chuckles> Ja, aber das ist ja noch mal was anderes, wenn du auch, sage ich mal, arbeitstechnisch aufs digitale Sachen schaust, so wie Computer oder Handy oder halt aus Entertainmentgründen, weißt du?
Mhm.